พอจะช่วยแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะว่า เงินกับความสุขในการทำงานของคุณเนี่ย คุณให้น้ำหนักยังไงบ้างนะคะ?
ครับ ได้เลยครับ ก็ แล้วเนี่ยนะครับ คือในเรื่องของเงินกับความสุขเนี่ย บอกตรง ๆ นะครับ เลือกยากมาก ๆ เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย สำคัญทั้งคู่เลยครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ผมเนี่ย ก็จะให้น้ำหนักเท่า ๆ กันนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลานะ ที่บางครั้งเนี่ย เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ ในเมื่อมันไม่ คือไม่สามารถเลือกทั้ง 2 อย่างเท่ากันได้เนี่ย มันก็จะต้องมีบางช่วงเวลาที่อาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ อ่า ให้น้ำหนักมากกว่า อะไรประมาณเนี้ยอะครับ อา
อือฮึ อืม